Ja, das hilft auf jeden Fall. Wenn ich da 'ne Lücke hatte oder w wenn ich einfach 'n paar Stunden hatte, die ich frei gestalten konnte, zu Hause alleine, ähm, dann denke ich auch gerne über Dinge nach, die mich beschäftigen. Ähm, und manchmal recherchiere ich auch irgendwas, weil mich interessiert, hm, was ist 'n so da das Typische beim Menschen oder so? Gibt's da irgendwas oder irgendwelche Studien zu? Manchmal finde ich das sehr hilfreich, weil es so das Ganze nicht so emotional macht, sondern dem Ganzen irgendwie so 'n bisschen Struktur gibt, oder ja, so könnte man das vielleicht sagen, ähm, oder 'n bisschen mehr Verständnis. Ähm, genau, aber auf jeden Fall hilft mir das, wenn ich das tagsüber durchgehen konnte, weil da hat man ja auch noch mal 'n bisschen mehr Energie, man ist 'n bisschen klarer, genau.
Ja gut, dann denke ich, ist, ja, wahrscheinlich Struktur, ähm, genau das Richtige an der Stelle und man müsste jetzt vielleicht gewisse neue Strukturen, ähm, einbinden. Wie würdest du denn, sage ich mal, so was wie 'ne Art, ähm ja, viele sagen, das ist wieder 'n bisschen girly like, aber wie würdest du denn jetzt so was wie 'n Tagebuch oder so finden?
Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich überlegt, so mit Journaling anzufangen, einfach generell, weil ich's spannend finde, Dinge, die man neu lernt im Leben, aufzuschreiben oder irgendwelche tiefen Gedanken, die einen beschäftigen. Ich finde, das muss nicht mal sein: „Oh, wie war heute mein Tag?“ Sowas hätte ich jetzt also, das hätte ich jetzt nicht so Interesse, so was aufzuschreiben. Aber vielleicht einfach generell, weil man macht ja jeder Mensch macht ja so viele Erfahrungen in seinem Leben und hat neue Erkenntnisse und ich würde es, glaube ich, ganz spannend finden, das anzufangen. Ähm, was ich mit Aufschreiben schon mache, ist, wenn ich das muss ich sagen, hilft mir manchmal, wenn ich abends wach liege und ich einen wiederkehrenden Gedanken habe, der mich einfach nicht loslässt oder mich etwas so sehr beschäftigt, dass ich so viel darüber nachdenke, bis ich's irgendwie klar formulieren kann, was mich daran so aufwühlt und warum mich etwas so verletzt oder so. Ähm, und manchmal kommt man dann zu einem Punkt, wo man so 'n bisschen Klarheit hat oder das für sich formulieren kann, und man will diesen Gedanken ja nicht verlieren. Und damit man aber schlafen kann, muss er irgendwie raus aus'm Kopf. Und dann mag ich es dann, das aufzuschreiben und ich finde, das hilft manchmal dann richtig doll, äh, das aufzuschreiben. Und dann ist es erst mal aus'm Kopf raus, es ist klar formuliert, es ist da, es kann nicht vergessen werden. Äh, besonders, wenn es was Wichtiges ist, worum man sich noch mal kümmern möchte, dann kann's nicht irgendwie wieder vergessen werden, sodass es irgendwann in 'nem blöden Moment wieder hochkommt, sondern man hat's da und dann kann ich mir sagen: „Es ist jetzt aufgeschrieben, ich kann mich entspannen, ich muss mich jetzt darum grade nicht kümmern.“

Ich habe sogar Nächte, wenn das ganz schlimm ist, da schlafe ich nur 3, 4 Stunden. Ähm, das ist halt superwenig, ne? Ich weiß, ich kann trotzdem funktionieren und ich sage mir dann: „Es ist jetzt so.“ Das ist zum Beispiel eine Sache, die sich so wenigstens eine Sache, die sich positiv entwickelt hat, dass ich mich da nicht mehr stresse. Ähm, ich habe mich sehr, sehr gestresst, so diese Panik: „Ach ne, jetzt kriege ich so wenig Schlaf, und dann ist der ganze Tag im Eimer.“ Das stresst einen dann natürlich noch mehr und hindert einen natürlich noch mehr am Einschlafen. Inzwischen habe ich es so, dass ich das einfach akzeptiere und mir sage: „Okay, es ist jetzt diese Nacht ist jetzt so, und dann habe ich halt wenig Schlaf.“ Aus Erfahrung weiß ich zum Glück, dass ich funktioniere, auch wenn's anstrengend ist und mich unfassbar viel Energie kostet. Ähm, aber ich weiß, dass ich trotzdem funktioniere, auch mit wenig Schlaf. Ähm, genau.
<snorts> Ja k ja, gut, nur funktionieren kann natürlich irgendwie nicht das Ziel sein, äh, was man, äh, versucht zu verfolgen, weil das ist dann nicht so sonderlich, äh, lebenswert, der Tag, den man hat. Also, man hat ja nicht dann viel davon, sondern man muss sich ja, sage ich mal, richtig durchkämpfen. Ähm, ist es denn so, dass du tatsächlich auch müde bist, wenn du ins Bett gehst oder wie lange liegst du dann im Bett, bevor deiner eigentlichen Schlafengeh-Zeit?
Richtig. <laughs> Genau. Äh, ja, meistens bin ich auch müde. Ich habe auch es gibt dann auch Nächte, wenn irgendwas mich sehr doll beschäftigt, wo ich unfassbar müde bin und diese Gedanken mich aber so aufwühlen, dass ich nicht zur Ruhe komme, und das ist dann natürlich extrem zermürbend, wenn man wenn so was mal passiert, ja.
Liegst du denn aber noch im Bett wa quasi und, äh, schaust dann Fernsehen und, äh, bist am Handy oder ist Bett dann tatsächlich auch der Einschlafort?
Äh, ne, mein Bett ist mal ein Einschlaf-Ort und, ähm, die Ga Gedanken kommen, wenn alles ausgeht. Wenn kein Handy mehr da ist, kein Fernseher, wenn alles aus ist und nur Dunkelheit ist, genau.
Okay, das ist schon mal sehr gut, weil viele haben auch Bett so als Lebensraum, sage ich mal, und dann, äh, wird das nicht richtig getrennt mit Handy-Nutzung und Schlafengehen. Aber dann hast du ja diesbezüglich schon mal, ähm, 'ne sehr gute Schlafhygiene und es hört sich tatsächlich so an, als ob es, äh, viel mit diesen Gedanken zu tun hat. Hast du denn generell 'n straffen Zeitplan, sodass du gar nicht Zeit hast, dir schon mal irgendwie am Tag Ruhe reinzuholen?
Mhm.